Depende kasi kung yung susubukan mo, ah, "worth the price" or depende sa presyo, kasi siyempre, kung susubok ka tapos hindi hindi mo alam kung masarap o hindi, tapos medyo may kamahalan, parang hesitant ako oo, kapag hindi ako hindi ko nagustuhan. Pero kapag, ano naman, kapag kaya ng budget naman tapos mukha naman siyang masarap, kahit bago siya or kakaibang pagkain siya pwede naman i-try, oo. Parang yung nasubukan ko kakaiba ewan ko kung hindi na siguro kakaiba ngayon kasi medyo mahirap ma mahilig nga ako sa Korean food nga, so, yung mga ramen-ramen 'yon lalo na ngayon medyo malamig yung panahon 'no? So, masarap mag ramen-ramen ngayon.
Mm. Okey. Ma-e-enjoy mo, oo. Sayang ang pera. Mm. Try lang, oo. Puwede. Puwed Mhm. Ah, okey. Hmm. Sarap maghigop.
'Di ba? Oo, nang mainit na sabaw na medyo maanghang ng very light.
So i na-try mo na rin yung mga hilaw?
Raw, anong hilaw? Hindi po yata. <laughs> ah, Japanese ni sashimi, ah, oo.
Yung mga yung mga Japanese Japanese ,'di ba, yung mga hindi naman niluluto. Oo, di ba hinihiwa lang ng pinung-pino yung karne nung ng ng kunyari ng, ah, yung pagi, 'no? Yung pagi o kaya
Mm, hmm. Oo, na-try ko 'yon once. Parang nasa buffet style hindi ko nagustuhan parang nalasa nalansahan ako baka baka do'n sa mismong meat na.
Hmm. Oo. Baka yung Baka yung preparasyon nila hindi lang sariwa yung karne.
Siguro, pero sabi kasi nung friend ko nanggaling sa Japan, matamis daw 'yon 'pag fresh. Manamis-namis daw 'yon, oo. Manamis-namis daw hindi siya malansa. Kaya sabi ko, "Ah, baka yung meat nalang or yung yung salmon nalang yung hmm, yung medyo, ah, may problema." Eh, ikaw ba, hmm, natatakot ka bang sumubok ng ibang pagkain? Ah, siyempre, 'di ba?
Mm. Ah, yung totoong ano 'no sariwa, mm. Ah, yung yung yung preparation nila, oo hindi na hindi na sari Hala, hindi. Hindi hindi kasi ano, kumbaga si minsan lang 'yon, eh, matikman mo, eh.
Mhm, hmm.
'Di ba, halimbawa nagpunta ka ng ibang bansa, pagkakataon mo na 'yon matikman mo yung kultura nila, 'di ba? So, bakit mo ipagkakait sa sarili mo, nandoon ka na, eh, sige titikman mo na. 'Di ba, kung kinakain naman nila hindi ka mamamatay, sige, 'di ba? Hindi mo nga lang magustuhan, sabihin natin hindi mo magustuhan at least oo maikwento mo na, "Natikman ko na 'yan ang sama ng lasa niyan", <laughs> 'di ba? Oh hindi ka
Ah, o oo. Tama naman. Mhm. At least na-try mo 'no? Hmm, oo. Pero meron akong nakikita sa social media na, ah, pagkain sa ibang bansa na siguro kahit nando'n ako hindi ko ita-try.
Mm.

'Di, 'yun normal 'yun normal 'yun. Normal yun, ganun talaga. Eh eh, hindi naman natin pagkain talaga yun eh. So, ganun talaga, kumabaga, oo.
Normal ba yun? Oh. Ba baka kaya medyo, ah, tawag nito medyo, na ano lang ako. Iba yung expectation ko siguro. 'Yung parang may twist ng Pinoy, oo. Kasi chicken, eh.
Parang oo, akala mo sina Parang 'kala mo sinang sinangag lang 'yong kanin eh, 'no na mukha Oo, oo.
Oo, eh. Chicken, tapos nakalagay siya dun. Appetizing yung itsura talaga. Pero kapag i iba-iba kasi yung amoy, at saka iba yung lasa. Kaya naman, kaso siguro sobrang sobrang powerful lang talaga ng mga ano nila, spices niya para sakin. Mm.
Mhm. Kung sabagay. Hindi Yung spice niya, oo. <clears throat> Eh, kasi nga siyempre nasa 'yong kultura natin dito, hindi tayo gano'n nasanay sa gano'ng timpla, 'di ba? So talagang mag-a-adjust ka talaga hindi hindi man automatic 'yon eh, na pagka-tikim mo okey agad sa'yo, 'di ba? Mm, hindi naman siyempre iba-iba 'yong mga panlasa natin,
Mm. Siguro. Gusto mo, 'no? Sabagay, kahit naman ngayon ano, naghahanap hmm, yung asawa kasi mahilig sa ganun. So, open naman ako, sa 'pag-try ulit, kumbaga
Pero Hmm, mahilig. Oo, kung saka-sakali. Oo.
Oo.
Masarap siya, eh. Pero ku kung ma-e-enjoy mo siya, kumbaga ma 'pag na-appreciate mo siya mas masabi mo masarap, eh. Ah, hahanap-hanapin mo rin yung lasa, eh.
Kung saan yung masarap. Mm.

May ano rin
Pero ikaw, tanong ko lang sa 'yo, ano an kung ano, halimbawa ano, ah, ay ano yung sangkap o kaya lasa sa pagkain na na 'yon, na kung meron ka mang paborito 'no? Oo, kung meron ku ku kung meron ku kung anuman kung anuman yung paborito mo, ano kaya naging sangkap no'n para ma masabi mong paborito?
Oh. Sa biryani ay ah sa paborito mo? Pagdating sa pagkain kasi, kunyari meat, 'no?
Hmm, okey.
Pinakagusto kong meat is beef talaga.
Mhm.
Hmm, hindi masyado 'ko sa baboy. So, kung, kunyari
Anong luto?
Parang ngayon kasi nagke-crave ako sa ano eh, sa shawarma. Mas maano pero hindi ano pa rin siya no parang, sa oo di ba? Ah, yoon pero hindi ko gusto kapag meron siyang sibuyas, ayoko no'n.
Ah, okey. Mm, Mediterranean pa rin, oo. <chuckles> Ah wala, hindi puwede. 'Yon talaga yung sahog niya, eh.
<scoffs> Oh, eh kapag bumibili ako pinapatatanggal ko talaga yon. Hindi di kaya, anghang.
Kaya nga, kasi nga med kasi Mediterranean yung luto, talagang nando'n yon. Hindi puwede hindi puwedeng mawala yo'n. Kasama talaga yon.
Oo. Oo nga. Hmm, anghang eh. Kaya kapag bumibili ako no'n
Hindi kasi, yung sinasabi ko sayo ano yung biryani, di ba? Yung original na biryani. Doon ko natutunan yo'n kasi ang 'di ba parang sinangag siyang kanin yung basmati rice 'no, na hiwa-hiwalay yo'n eh, actually puwede mo bilangin nga yung bigas dahil hindi siya nagkakadikit-dikit eh, hindi kagaya ng kinakain natin, 'no? Oo, mahahaba siya, long grain.
Mm. Oo. Oo. Malalaking hibla, oo. Oo. Malalaki rin eh, 'no? Mm.

Ah, meron na, kasi nung nag-abroad ako
Mm.
siyempre first time mo do'n, 'no. 'Yong mga pagkain do'n sa Middle East na first time mo makain, 'no. May mga pagkaing malasa, ah, masarap. Masasabi mong masarap. Meron naman talagang hindi ko kayang kainin.
Mm, mm. Ano ano yun? Ano yung pinakamalasa, masarap?
Siguro siguro maisi-share ko rin tali malasa, eh, first time ko nakain parang nagiging trending na rin dito sa atin, 'yon nga 'yong, Biryani, 'no.
Oh, yun yung pinaka kakaiba rin napa na natikman ko din. Parang hindi ko masyadong hmm.
Oo, pero yung legit kasi doon 'yon talagang lutong doon talaga. 'Yon talaga 'yon talagang original kumbaga, na na timpla, 'no, nandoon 'yong original napakasarap, napakalinamnam nung manok, nung kanin, lahat ng sahog.
Oo. Ah, oo, oo. Hmm. Mm, mm.
Ah, tapos, yung kakaiba, siguro yung ano talagang sinubukan kong kainin, pero hindi ko kayang lunukin eh, 'yong ano nila, 'yong, ah, kambing nila kaya at tsaka yung tupa.
Hindi ba siya yung ordinaryo katulad sa'tin? Di ba may mga kambing din sa'tin?
Hindi, hindi, iba iba. Ang tupa nila roon sinlaki ng ano, Doberman. Malalaki yung aso 'yong akala mo aso, ang laki.
Oh. Laki no'n ah.
Oo. Parang usa na nga eh, sa laki eh, at tsaka sobrang lansa. Sobrang lansa, nan kan kahit anong luto mo, hindi hindi hindi mo, oo. Hindi ko kayang kainin, di ko malulon. Ikaw ba, sa experience mo?
Hmm. Ah, yun lang. Yun ang hindi nawawala.